يعني كإنّك كنت يعني معايا في الموضوع، هو فعلًا بيأثّر على الحاجات دي، يعني أنا لمّا بارجع يعني باقول لك بارجع مثلًا أو باخلّص الساعة 20:00 أو 18:00 بر باوصل البيت ما بين 20:00 و22:00 بابقى مش قادر أصلًا ما ليش نِفْس آكُل من كُتر التعب، يعني أنا من النوع اللي لو تعبت أو حسّيت بإرهاق كده ما باستمتعش بآكُل حتّى، ممكن آخُد لُقمتين كده آآ ومعلقتين رُز، معلقتين معكرونة، آه، عشان أقدر أكمّل اليوم، لكن ما باستمتعش بيهم خالص، فده مأثّر عليَّ في الموضوع ده جدًا. النوم بقى يعني أنا قُلت لك في الأول إن أنا ما باصدّق باشوف السرير بس باقعُد على السرير مش قادر أنام من الوجع، م يعني هو وجع مش مش جسدي
يا دوب بس عشان تقدر تكمّل.
وجع ذهني، تفكير، آه، تفكير وهافكّر إزاي الحاجات دي هتتسلّم وإزاي ده هيحصل، وإزاي الضغط ده كلّه هاخلّصه في الفترة دي، فبيبقى مجهود رهيب جدًا من كلّ النواحي، يعني لا عارف آكُل ولا عارف أستمتع بهواية ولا عارف أنام، كلّ حاجة داخلة في بعض ويعني والعملية ملخبطة أوي، لدرجة إن أنا خلاص يعني م وكنت ساعات بافكّر أقول طَب أنا هاسيب الشُغل عشان أستمتع بالهواية بتاعتي أو أستمتع بيومي، بس أرجع أقول لأ، ده رزقي ورزق عيالي مش هينفع م ده مش حَل إن أنا أعمله عشان خاطر أوصل لراحة يعني، أنا مش عارف إيه الحَل بصراحة.
ذهني أكتر، مضبوط. أكيد طبعًا، صح، صح. آآ لأ، أنا مُقدّر جدًا تعبك و ويعني مُعاناتك، خصوصًا إن الموضوع واخِد مُنحنى إن آمم إن حتّى مش مش مأثّر عليك في الشُغل بس، ده مأثّر عليك حتّى وأنت نايم وأنت في البيت وأنت مع أسرتك، و وحتى آآ انشغالك الذهني ده أكيد مسبب لك أرَق و وقلِّة نوم ده بدوره بيأثّر على حاجات كتيرة جدًا، فأنا أنا مُتفهّم جدًا ده طبعًا وحاسس بيك بشكل كامل، آمم طيب أنت يعني بقى لك فترة في ال في ال في المعاناة دِيّة هل حاولت إن أنت تجرّب أي تغيير أو آمم، يعني أي أي طريقة علشان تقلِّل من التعب دَوّة وت وتبدأ إن أنت تستمتع بالحاجات اللي أنت كنت بتعملها، أو على الأقل بهواياتك اللي أنت كنت بتعملها؟
بالضبط. هاقول لك، يعني حاولت إن أنا أضبّط يعني مع مُديري في الشُغل يعني أضبّط معاه مثلًا أقول له في يوم هاخده إجازة راحة مش عارف إيه، بحيث إن أنا يعني على الأقل أرجع أعمل refresh و وألعب أو يعني ألعب شوية سكواش كده مع أصحابي وأرجع تاني أهو النَفْسيّة تبقى أحسن شوية، لقيته بيقول لي "ممنوع الإجازات، ما فيش إجازات في الفترة دي، دي فترة تقفيل سَنة، آآ ما فيش حاجة وبالعكس اليوم اللي هتغيبه لو غِبت يوم خميس هيتحسب بيومين،" ومش عارف لو يوم وِسط إجازة بإيه وراح نزّل شوية قرارات اللي هي تعسّفيّة أكتر في الشُغل، حسّستني إن أنا خلاص بقى ي اللي هو ما فيش أمل في الموضوع ده وما فيش حاجة هتتغيّر، وهافضل أحِس بالإرهاق اللي أنا فيه كده، ومش هاعرف أستمتع بأي حاجة، فيعني جات لي خيبة أمل كده وما قُلت خلاص، يعني زي ما تيجي، تيجي لغاية لمّا أشوف هاعمل إيه.
كويس أوي. ياه!